هو أنت والله معاك حق، بس أنا عايزة أقول لك برضو إن إحنا ما بنصاحش بدري، خصوصًا الجو أنت شايف شتا إزاي وهناك بقى في الإسكندرية كمان أكتر، برد أكتر. فإحنا على بال ما بنتدفى ونعرف ننام بالليل بنطول أصلًا، بنبقى راجعين مثلًا داخلين سينما midnight مش عارف قعدنا شويّة على الكورنيش ناكل لب، لأ، إبني مثلًا شبطان يروح ملاهي فبنوديه. كده، كده، ما بنرجعش ال الأوتيل، قبل الساعة 02:00 فعلى بال باقول لك بقى ما بنغير ونتدفى وننام وكده بتت بقينا بقينا الفجر يا دوب نصلي الفجر وننام، فاستحالة أصحى الساعة 07:00 الصبح أفطر ولا حتّى 21:00 ولا 22:00. عايزة أقول لك حاولنا كتير يعني قتلت الموضوع بحثًا. طب هننزل نفطر ونطلع ننام؟ ما بنص ما حدش فينا بيصحى، إحنا إحنا ال3 بننام ما فيش، ما بنحسش.
إمم. أكيد، آه. آه. جميل. تمام. جميل. آه، طبعًا. طبيعي طبعًا مع ال مع السقعة والكلام ده وخصوصًا سقعة الإسكندرية والكلام ده كلّه، فصعب فعلًا إن الواحد يقوم في فترة الساعة 07:00 أو الساعة 06:00 عشان يلحق آآ فطار في فندق والكلام ده كلّه. لأ، هيبقى الموضوع برضو أكيد أنا متفهم هيبقى قد إيه صعب. آه متفهم قد إيه الموضوع صعب. الواحد مش هيصحى أصلًا قبل يعني ممكن الساعة 12:00 أو 13:00 أعتقد، ممكن تصحي في الوقت دوّة، صح؟
بالضبط، الجو برد. بالضبط، ده لو مش هناكل أصلًا مش هنقوم. <chuckles> آه،. <chuckles> بالضبط. آه، بالضبط يعني إحنا فعلًا بنصحى كده بعد الضهر، ممكن كمان 14:00 كمان عايزة أقول لك، بنبقى خلاص بقى الجو دفا وما صدقنا ننام. <chuckles>
آه، آه ب آه، ك تمام. جميل جدًا، جدًا. عمومًا تحديد الميزانيّة بالنسبة لِك عمومًا ده حيبقى شيء أب أبسط ما يكون. أنتِ حتحددي إن ممكن ال ال اليوم الأولاني حتصرفي مبلغ معيّن ومش هتزيدي عن المبلغ دوّة، ود لازم تخشي الموضوع تحدّي شويّة مع نفسِك. أكيد هو هيبقى صعب مع وجود طفل، بس في نفس الوقت حطي للطفل الprogram بتاعه المناسب والمناسب ليكِ عمومًا في الميزانيّة. أنتِ ما حتحددي إن الطفل حتعملي له program وبالميزانيّة بتاعته بس حتتنازلي شويّة عن الحاجات ال الزيادة اللي هي ممكن بتستنزف حاجات كتيرة. آآ أ أكيد، أكيد بالنسبة لكِ النثريات هي دي اللي بتصرّف معاكِ فلوس كتير، يعني ال النثريات اللي هو والحاجات المفاجأة اللي ممكن آآ، تطلع في ال في السفرية والكلام ده كلّه. عايزين تروحوا مكان جديد، عايزين آآ تخشوا مثلًا آآ، سينما ما كنتوش عاملين حسابها، عايزين تقعدوا في كافيه ما كنتوش عاملين الbudget ليه فده طبعًا شيء طبيعي. التخطيط عمومًا حتّى لمّا تروحي تعملي الprogram دوّة مفيهاش أي مشكلة، مش شرط لمّا تعملي الprogram من قبل ما تسافري. لأ مجرّد ما تسافري ممكن آآ تقعدي كده مع مع زوجك وتقولي له، إحنا ممكن نعمل ال ال الليستة ديّة، لدس لأول يوم program، تاني يوم program، تالت يوم program. أنتِ حتحسي مجرّد إن أنتِ نظمتِ الموضوع بس شوية
إمم. بالضبط. إمم. أها.
وبالنسبة لكِ هيبقى الموضوع أكيد هيبقى فعال جدًا جدًا، إيه رأيك؟